ياه، حتّة التجمع بقى بتاع العيلة كلها عندنا، في على الفطار كده، وحتّة السُفرة والحاجات دي. دي إحنا ما بنعملهاش أصلًا. <chuckles>
إمم. آه. أنتم بيت عيلة والّا بيت منفصل؟
لأ، هو إحنا يعني بيت ماما وأخواتي وأنا، بس أحس إحنا ما بنتجمعش لأن مثلًا آآ، أخويا في الشغل، أختي في الشغل، آآ، أنا على طول في الشغل، ممكن أبات في الشغل برا، فعلى طول ممكن ما بنشوفش بعض فاهماني؟ فما على طول
إمم. إمم. آه، فاهماك. فده بيكون موسم للتجمع بقى م التجمع العائلي هو معروف برمضان والعزومات.
آه، حتّة ال الفطار، الفطار على طول ما هو خلاص يعني أنا عايز أفطر، فأنا هافطر فين؟ آآ، لو في شغل مثلًا أو حاجة هُم بيروّحونا بدري، ده دي حاجة مهمة جدًا، أنا نسيت أقول لِك عليها. حتّة ال <chuckles> الناس حتى الشغل بيتقي الله في حتّة ال الشغل في شهر رمضان. <laughs>
إمم. كمان! <laughs> حلوة بيتقي الله دي. أيوه، يعني ما يعني طَب، مش كتّر خيرهم برضه بيروّحوك عشان ت تفطر في جو أسري. بيجيبوك بعد الفطار ده المهم. <chuckles>
بجد. ماشي ما إحنا لسه أنا لسه قاي لسه أنتِ قُلتِ لي إن هو رب شهر رمضان هو رب الشهور كلها، فإن هُم ينفخونا كل الشهور، وييجوا شهر رمضان <chuckles> بي
ما اسمعني بقى، ما أنا باقُول لك أهو، بيجيبوك بعد الفطار؟ بيجيبوك بعد الفطار والّا قبل الفطار بس؟ في شركات س
قبل الف قبل الفطار بس.
طَب حلو. طَ لأ والله كتّر خيرهم، كتّر خيرهم، معلش. طَب أنت طَب طَب بس ده طَب خلّي بالك ده بيفتح مجال لسؤال مهم، أنت بتشوف إن الحركة دي بتأثّر على الإنتاجية؟
<chuckles> ال في إيه؟ <chuckles> إيه هو؟